İnsanın karakterleri de farklı. Mesela, bir şeyimiz var. Ben, mesela, arkadaşlarımı farklı kategorilere koyuyorum artık. Bir, böyle, dostum dediğim, gerçekten canım k hani, kardeşim kadar güvendiğim arkadaşım vardır. İş arkadaşı olarak sınıflandırdığım, onunla iş sohbetini yapmaktan hoşlandığım kişiler vardır. Hem insanın yaşı büyüdükçe de birazcık bu deneyim farklılaşıyor ama, dediğin gibi, o yerinde sayan arkadaşlar, eee, sadece birbirlerine muhtaç ve yeni bir şeylere atılmıyorlar, açılmıyor bilmiyorlar. Sen aslında, yani, ahtapot gibi mi? Biz biz ahtapot gibi oluyoruz, her dala, eee, bir kolumuzu uzatıp oradan bir bilgi öğreniyoruz. Bir entelektüelleşiyoruz aslında gitgide ama onlar yerinde sayıyor ve bu sefer de senin büyüdüğünü kabullenmiyorlar.
I hı. A. Hı Tabii. I hı. Evet. Evet, tabii. Tabii. I hı. Ha ha, değil mi? Açık da değiller. Evet. I hı. Tabii. Tabii, canım. Evet. Evet.

Evet. Evet. Ya. Hı hı.
Ben bunu kendimize de yaptığımızı düşünüyorum bazı noktalarda, çünkü ben kendime yaptım bunu aslında. Kendim olmayı böyle kendimi değiştirmeye çalıştığım bir nokta oldu. Özellikle bilmiyorum belki sen de yaşamışsındır bunu, bu Avrupa'ya taşındıktan sonra ben de, eee, ya dedim ki, ya hep, eee, benzer ortamlarda, çünkü şimdi senin bu bahsettiğin gibi bir arkadaş ortamım vardı benim ilkokuldan böyle tanıştığım ettiğim ve birbirimize çok alışkınız artık ama ben buraya geldiğimde böyle şey yapmaya çalıştım. Dedim ki ya, biraz da bi bireysel de takılıyorum aynı zamanda. Çünkü beni arkadaşlarım tanıyor, anlayan kişiler ama buraya geldim, kendimi değiştirmeye çalıştım. Daha böyle arkadaş canlısı olmaya ve güvenmeye çalıştım ama maalesef insanlar güvenimi hep yıktığı için ben de böyle bir dramatik, eee, şey, yaşadığımda sonra dedim ki ben kendim neysem öyle olup başkaları için kendimi değiştirmemem lazım.
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Güzel. A, evet. Hı hı. Nasıl? Evet. Eee, tabii normal. Hı hı. Evet. He, çok güzel. Hı hı. Eee Anladım. Anla